देखिए ना, आपने जैसे पूछा है ना तो ये सिचुएशन मेरे सामने बहुत सा बहुत बार आई है। मतलब कह सकते हैं कि जब आप अकेले रहते हो तो सबसे ज़्यादा यही परेशानी होती है कि क्या बनाया जाए, जो जल्दी बन जाए क्योंकि एग्जाम है, ऑफिस जाना है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है। तो ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, <smacks lips> मेरे जो भी मतलब जान-पहचान में में और भी दोस्त मेरे सब थे और रहते थे। आस-पास ही सब रहते थे तो सबकी एक ही समस्या थी, तो मैंने क्या किया था कि मेरे यहाँ ना दही चूरा खूब खाया जाता है मतलब चूरा जो होता है ना जिस हाँ, वो वाला।
हुँ। अच्छा। जी, जी। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। जी। ओह! मतलब वो क्या होता है आप थोड़ा उसपे प्रकाश डालिए ज़रा।
क्या अच्छी? अच्छा, वो दही चूरा पे। हाँ, देखिए ना दही चूरा हमारे यहाँ क्या होता है, सुबह का बहुत ही मतलब हेल्दी ब्रेकफास्ट माना जाता है और वो खा लोगे ना आप अगर, मान लो की एक प्लेट भर के भी खा लिया आपने चूरा रखो, चूरे के ऊपर दही डालो, दही के ऊपर थोड़ी-सी चीनी, है ना? और बस उसको मिक्स करो और खाओ। बड़ा क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगता है खट्टा-मीठा खाने में। तो वो जब आप सुबह खा लेते हो ना एक तो बहुत हेल्दी और ताकत भी उसमें मिलती है और कोई मतलब फैटी चीज़ें भी नहीं होती, कोई तेल मसाला। ये सब नहीं। अब ये हाँ।
हाँ, वही। हाँ, हाँ। जी, जी। ओह! हुँ, हुँ। ओह! अच्छा, ऐसा होता है। हुँ। अच्छा, मतलब वो पचने में भी हेल्दी हो और पूरा एनर्जी से भरा हुआ होता है, ऐसा?
बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये आप ना अगर जैसे आपको ऑफिस जाना है या मान लो आपका एग्जाम है, कुछ नहीं बनाने का मन है तो आप एक पोहे का पैकेट रखो पोहा, चूड़ा का पैकेट और दही और चीनी बस, कहीं पे भी आप इसे ले जा सकते हो, चाहे आप रॉ मटीरियल ले जाओ, चाहे आप बना के ले जाओ, खराब भी नहीं होना है और पेट भी बढ़िया भरता है। हाँ?
जी। हुँ, हुँ। अच्छा। आह! ये तो बहुत आसान सा है, है ना? जी, जी, जी। बहुत आसान है बनाने में, है ना?
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, इंस्टेंट मतलब बनने वाला है। कोई गैस-चूल्हा किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, हाँ।
ओह! अच्छा-अच्छा। मतलब कभी आपके खाने-पीने के ये मामले में कोई बचपन की कोई खास यादें जुड़ी हुई है आपकी? जैसे आपने बचपन में उन डिशों को बहुत मतलब प्यार आपको आता था वो खाने के लिए आप बेताब थे, पर अब वो मिल नहीं पाता, याद आता है, आप बनाने की कोशिश करते हो। कभी ऐसा कुछ हुआ?
हाँ। जी।